ช่วงยุ่ง ๆ เนี่ย แบบถ้าเกิดทำงานเยอะ ๆ อะ ตัวเองปรับสมดุลงานกับครอบครัวยังไงอะคะ?
อืม จริง ๆ แล้วเนี่ยนะคะ ในเรื่องของครอบครัวเราจะให้มาก่อนค่ะ เพราะว่าตอนเนี้ยค่ะเราก็มีเบบีด้วยนะคะ แล้วก็น้องพึ่งจะ 1 ขวบเองอะค่ะ ก็เลยจะต้องโฟกัสครอบครัวก่อนเลยค่ะในช่วงนี้อะนะคะ
อืม 1 ขวบนี่ อ้อแอ้ ๆ เลยไหม?
อืม ใช่ ๆ ค่ะ กำลังซนเลยค่ะ กำลังเล่นเลยค่ะ คือเขาจะเล่น เลย อันนี้เราเดินได้แล้วนะคะ เดินได้แล้ว ใช่ค่ะ
<chuckles> ก็ยังคลานไม่ได้เนาะ อ้อ หนึ่ง ขวบเดินได้แล้วเหรอคะ? อือ เร็ว แล้วแบบถ้าเกิดว่า อ้าว มันก็จะกลายเป็นว่ายุ่งกับลูกใช่ไหม? มัน ลูก แล้วก็กับครอบครัวก็คือ แล้วอย่างงี้แบ่งเวลาทำอย่างอื่นยังไง?
ค่ะ อืม จริง ๆ แล้วอะค่ะเราช่วงเช้าเนี่ย เราจะต้องยกเวลาทั้งหมดให้ลูกก่อน เพราะว่าลูกเขาตื่นมาเช้ามาก คืองานแย่งไป ไม่ได้ แน่นอน ลูกตื่น ตีห้า ค่ะ 6:00 ค่ะ ช่วงนี้ทุกวันเลย แล้วเราเองก็นอนดึก <chuckles>
อ๋อ อา แล้ว <chuckles> เป็นความลำบากของแม่ลูกอ่อนเนาะ
เออ ใช่ค่ะ เราก็เลยต้องให้เวลาช่วงเช้ากับลูกก่อน ช่วงเช้านี้ตั้งแต่ 5:00 จนถึง เอ่อ 9:00 ค่ะ เพราะว่าเราอยู่บ้านกัน 3 คน พ่อ แม่ ลูก เราก็ แต่ว่าช่วงสาย ๆ คุณยายค่ะ เขาก็จะขับรถมาหาที่บ้านมาช่วยดูเบบี แต่ว่า ใช่ แต่ว่าคุณยายเขาอุ้มลูกไม่ได้ค่ะ อุ้มหลานไม่ได้ คือมาช่วยดูเฉย ๆ ได้ เพราะว่าคุณยายเขาผ่าตัดมาน่ะค่ะ แล้วก็ ใช่ ใช่ค่ะ เราก็เลยต้องยกเวลาเนี้ยค่ะให้กับลูกเลย แล้วก็ส่วนงานเราก็จะเริ่มทำประมาณสัก พอลูกกินข้าวเสร็จใช่ไหมคะ 9:00 แล้วก็พอเรากล่อมลูกหลับ นั่นแหละค่ะคือเวลางานของเรา พอลูกหลับปุ๊บ ปกติเมื่อก่อนถ้าเรายังไม่มีงาน ตอนที่ลูกยังเป็นเบบีอ่อน ๆ อยู่นะคะ ยังไม่ถึงขวบเนี่ยเราก็จะหลับกับลูก เพราะว่าเราต้องตื่นขึ้นมาปั๊มนม ใช่ไหมคะ แต่อันเนี้ยเราต้องทำงานแล้ว เราก็เลยจะต้องเอาเวลางานเนี่ยค่ะมาทำตอนที่ลูกหลับ
อา มาช่วย อ้อ อือ ก็จะเสี่ยงบาดเจ็บอีก ค่ะ อือ อืม ก็เข้าใจได้นะ คือเธอ ตอนที่ลูกยังเล็กอะเราก็อยาก เขาเรียกไรอะ ให้เวลากับลูกไปเยอะ ๆ ก่อนจนกว่าลูกจะโต ไว้ระยะหนึ่งใช่ไหม? ถึงจะกลับไปทำงานแบบเต็มตัว ไรเงี้ย
ใช่ ใช่ค่ะ แล้วที่นี่คือแบบว่าเรื่องครอบครัวของเรามันอาจจะแบบไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไร ด้วยความที่เราไม่ได้มีแบบ มีตัวช่วยเยอะเท่าไร
ญาติ พี่น้องมาช่วย อะไรงี้หรือเปล่า?
เอาไม่มีเลยค่ะ เพราะว่าเราจะเลี้ยงกันเอง แล้วก็เรามองว่าญาติพี่น้องเขาก็ลำบากเหมือนกัน คือเขาก็ต้องเอาเวลาเนี้ยไปทำงานด้วย เราไม่อยากจะเอาภาระของเราค่ะไปให้กับคนอื่น แม้แต่พ่อแม่เราด้วย ไรเงี้ยค่ะ
อา อือ ๆ จริง อ๋อ ก็คือถ้าแบบ ถ้าจะให้ช่วยก็จะแบบก็จะจ้างเป็นพี่เลี้ยงไปเลย แต่จริง ๆ เราก็อยากเลี้ยงเองใช่ไหม เราก็เลยเลือกที่จะทำแบบนี้ไปด้วย?
ใช่ ใช่ค่ะ เพราะเหมือนว่าเราเองก็ไม่อยากให้เขาลำบากเอง แล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ดั่งใจเราไหมด้วย ถ้าเกิดเราไม่ ไม่อยากโมโหหงุดหงิด อะไรงี้
เออ จริง ลูกเราเนาะ <laughs>
ค่ะ
แล้วในอนาคตวางแผนยังไง? หมายความว่าแบบคิดว่าตัวเองอะจะกลับไปทำงานตอนไหน อะไรเงี้ย? แล้วจะแบ่งแบบสมดุลระหว่างตัวเองกับครอบครัวกับงานไรไง ตอนลูกโต?
ค่ะ อืม จริง ๆ แล้วเราตั้งใจว่าเราจะเป็นโฮมสกูลอะค่ะ คือจะให้ลูกเรียนที่บ้าน แล้วเราก็เป็น คือเราทำงาน โชคดีที่พ่อกับแม่ก็ทำงานอยู่ที่บ้านนะคะ ทำงานอยู่ที่บ้านมา 4 ปีแแล้วค่ะ แต่ว่าเราพึ่งจะมีเบบีมา 1 ขวบเนี่ยล่ะค่ะ คือตั้งครรภ์ด้วยมาใช่ไหม 9 เดือน ก็คือ 10 เดือนตั้งครรภ์ แล้วก็มีเบบีก็คือเกือบ 2 ปีแล้ว นับรวมเป็น 2 ปีเนาะ ก็คือเราได้ปรับตัวมาสักพักใหญ่ ๆ แล้วค่ะ 4 ปี ออกจากงานประจำมา ใช่ค่ะ ก็เลยคิดว่าน่าจะบาลันซ์ได้ แต่ว่าเราต้องทำใจเรื่องงานด้วยว่า บางทีก็มีงาน บางทีก็ไม่ มีงาน ซึ่ง
อา อ๋อ เออ ก็เลยชิล ๆ <chuckles> อา แล้วเคล็ดลับคืออะไรอะ?
ค่ะ คือจริง ๆ แล้วอะค่ะ เรามองว่าโฟกัสที่ความสุขมากกว่า ว่าจริง ๆ แล้วอะค่ะ ถึงแม้วันหนึ่งเราไม่มีงาน แต่เรามองว่า เฮ้ย ไม่เป็นไรหรอก แต่ว่าเราเอาเวลาค่ะได้มาอยู่กับลูกมากขึ้น ได้มาทำอย่างอื่นมากขึ้น อย่างช่วงเนี้ย ค่ะ
อา แสดงว่าคุณ เขาเรียก คุณมีลูกเมื่อพร้อมมากเลยนะเนี่ย
ใช่ ๆ ค่ะ วางแผนเป็นอย่างดีเหมือนกันค่ะ แต่ว่ากว่าจะพร้อมก็อายุก็เยอะแล้วนะคะ คือ 30 กว่าแล้วจะ ส แบบ 30 กว่าแล้วเกือบจะ 40 ไปแล้ว อย่างเงี้ย เราก็เลยคิดว่าเราก็เตรียมตัวมา มาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกัน คือเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ออก ก่อนที่จะลาออกจากงานประจำค่ะ คือเราทำงานประจำมาเนาะ สิบ ปีแล้วที่เดิมเลย ตั้งแต่เรียนจบก็คือทำงานประจำมาประมาณ 13 ปี แล้วเราก็วางแผนมีธุรกิจส่วนตัวค่ะ เพื่อที่จะมีเวลาว่าง แต่พอเรามีลูกค่ะ ธุรกิจของเราต้องพับพรอเจกต์ลง
<chuckles> เออ เก่งจัง อืม <chuckles> งั้นจริง ๆ แล้วอะ คุณมองว่าการที่จะมีสมดุลชีวิตงานกับครอบครัวที่ดีอะ คือมันต้องวางแผนถูกเปล่า?
ใช่ค่ะ ต้องวางแผนเลย เพราะว่าเรื่องลูกคือต้องตั้งใจจริง ๆ ที่จะมี ไม่งั้นเรา เราจำบะ ลำบากกว่านี้ ขนาดตอนเนี้ยเรามองว่าลำบากแล้วนะคะ แต่ถ้าเกิดไม่วางแผนนี่นั่น น่าจะยุ่งมาก ๆ แล้วเราต้องไปยืมมือคนอื่น แม้กระทั่งพ่อแม่เรา คือจริง ๆ เขา ใช่ ไหนจะเรื่องเงินอีก คือเรื่องเงินนี่สำคัญมาก ๆ ในยุคนี้นะคะ อย่าง เอ่อ เรื่องชีวิตครอบครัวเนี้ยนะคะต้องใช้เงินขับเคลื่อน เพราะว่าเรื่องลูกนี่ คือเดี๋ยวนี้เชื้อโรคเยอะ ใช่ไหมคะ ค่าใช้จ่ายก็เยอะด้วย ค่าใช้จ่ายในครอบครัว อย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยจะต้องมีการวางแผนเป็นอย่างดี แล้วก็การตัดสินใจที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนด้วยอะค่ะ กับทุกเรื่องเลย
อืม <chuckles> ไหนการเงินอีกเนาะ อืม อืม ซึ่งการวางแผนของคุณเนี่ย ก็คือวางแผนทั้งเรื่องการเงิน วางแผนทั้งเรื่องจังหวะว่า เฮ้ย จะใช้เวลากี่ปีในการเตรียมตัว ไรงี้ใช่ไหม เราเข้าใจถูกไหม?
ค่ะ ใช่ ใช่เลยค่ะ เพราะว่าเรามองว่าเดี๋ยวเนี้ย ยุคเนี้ยนะคะ มันเริ่มลำบากขึ้น เราวัดที่ตัวเราเลยว่าเศรษฐกิจไม่ ไม่ดีเลย ยิ่งถ้าเกิดว่าการมีงานในประเทศไทย แล้วเราไม่ ไม่เอาตัวออกไป ส ใน ในเซฟโซนของเรา เราไม่ออกไปข้างนอก นอกกรอบ เราจะอยู่ในวงแคบ ๆ ที่มองว่า อาบน้ำ แต่งตัว ไปทำงาน แล้วความสุขของเราค่ะ มันไม่ได้หาจากในที่ทำงาน เพราะว่าเราแค่เราจะตื่นไปทำงานน่ะค่ะ ไหนจะกว่าจะตื่นแต่งตัว กว่าจะขับรถออกไป ฝ่าฟันอุปสรรค รถติด น้ำท่วม ฝนตกมาเนี่ย อืม
อา อืม เหนื่อยไหม? จะไปถึงอี อา นอกจากวางแผนแล้วคือคุณต้อง เขาเรียกไร จัด ลำดับความสำคัญให้ถูกนะ ดูทรงเหมือนคุณก็จะเลือกเลยว่า ถ้าเราวางแผนแบบนี้ฉันจะให้ความสำคัญกับตรงนี้ก่อน แล้วทำยังไงคุณถึงสามารถแบบ เขาเรียกไรอะ มาถึงเป้าหมายของตัวเองได้อะ? มันดูแบบ มันดูเป็นเป้าหมายระยะยาว แล้วคุณบอกว่าคุณจะมาถึงจุดมีลูกเนี่ย แล้วก็พร้อมด้วยเนี่ย?
ไม่ ค อือฮือ ยาวมากค่ะ 10 กว่าปีคือเราทำงานที่บริษัทตรงเนี้ยค่ะ เป็นสถาบันการเงินที่อันดับใหญ่เลยเหมือนกัน เราก็ตั้งใจว่าเราค่ะ จะทำงานที่นี่แล้วเราก็จะมีสวัสดิการนะคะ ก็คือบ้าน รถ คอนโด อะไรเงี้ยค่ะ มันสามารถที่จะกู้ได้ แล้วก็เป็นดอกเบี้ยสวัสดิการของพนักงาน พอเรามีทุกอย่าง <chuckles>
อา ทำให้มันเสร็จ เหรอ พึ่งรู้ โอ้โฮ เขาเป็นสวัสดิการแบบนี้เราก็คิดอยู่ว่า อืม พนักงานเนี่ย พวกธนาคารเนี่ย มันเป็นสวัสดิการแนวไหน อะไรอย่างงี้ ก็คือได้สวัสดิการแนวนี้น่าสนใจนะ ฉันควรจะอยาก ใช้มัน <chuckles>
อืม คือจริง ๆ แล้วอะสวัสดิการของที่ทำงานของเรามัน ถ้าเราวางแผนกันดีนะคะ เราก็จะเดินตามขั้นตอนตามเป้าหมายของเรา เพราะว่ามันจะยากตรงที่แบบว่าสวัสดิการของ ท ที่ทำงานอะค่ะ เขาจะสามารถให้เราไปเที่ยวโดยที่กู้เงินของ ของสวัสดิการของที่ทำงานได้ โดยที่แล้วคุณไม่เสียดอกเลย แต่คุณจะต้องถูกหักเงินเดือนกี่เปอร์เซ็นต์ตามสัญญา ถ้าเกิดว่า เออ แต่ถ้าเกิดว่าเราค่ะอยากไปเที่ยวต่างประเทศ เราอยากจะเอาไปซื้อรถ ซื้อบ้าน ซื้อคอนโด แต่ว่าพวกเนี้ยเขามีดอกเบี้ย แต่ว่าดอกเบี้ยต่ำ ใช่ไหมคะ แต่ถ้าเกิดว่า เราไปใช้เงินโดยที่เกินตัว เหมือนไปเอาเงินอนาคตมาใช้ สมดุลระหว่างชีวิตงานของเรากับครอบครัวที่เราจะวางแผนไว้ค่ะ ที่เราตั้งเป้าไว้ มันจะไม่ได้เป็นตามแผนของเรา ฉะนั้นต้อง แบบต้องระงับชั่งใจเหมือนมีอะไรมาล่อเราอะอยู่ตลอดเวลา ใช่ไหมคะ อืม
อะฮะ อุ๊ย นางเลิศนะ อืม อืม เออ ไม่งั้นเราก็จะเตลิดเปิดเปิง ถึงแบบ เพราะเราเห็นว่ามันใช้ได้ อะไรเงี้ย
ใช่ ใช่ค่ะ ใช้ได้แล้วคุณโดนดอกนะคะน้อยมากหรือแทบจะไม่เลย เงี้ยคะ คุณจะต้องทำงานจนเกษียณ แต่ว่าเราสามารถเกษียณก่อนอายุ 30 ได้ แล้วเราก็มีทุกอย่างก่อนอายุ สามสิบ ใช่ค่ะ เรามีทุกอย่างก่อนอายุ 30 ได้ ถือว่าเป็นอะไรที่เราต้องลำบากพอสมควรเหมือนกันค่ะ คือเราก็คุมตัวเอง ชั่งใจตัวเองเยอะมาก ๆ แต่ว่าถ้ามองว่า สมดุลของชีวิตกับครอบครัว คือมันต้องไปควบคู่กัน มันถึงจะเรียกว่าสมดุลได้ สำหรับเราเองนะคะ ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะ คือเรามองว่า ค่ะ
อา มีอิสระภาพทางการเงิน อา อันนี้คือ คุณตั้งเป้าอะ ไอ้สมดุลชีวิตงานกับครอบครัวเรามองว่ามันเป็นเป้าย่อยของคุณนะ เหมือนกับว่าครอบครัวมันเป็น พาร์ต หนึ่งที่มันมาถึงช่วงชีวิตตรงนี้พอดี
ค่ะ อืม คือจริง ๆ แล้วเรา เป้า วางเป้าหมายไว้เราอยากจะมีเบบีก่อนที่เราจะอายุ 40 อยู่แล้วนะคะ แต่ว่าเราจะมีเมื่อไหร่ แม่ก็บอกว่าบิ้วอยู่เนี่ยล่ะว่า เมื่อไหร่จะมีลูก อายุเยอะแล้วนะ เกิน 35 ไม่ดีนะ ใช่ค่ะ แบบตั้งหน้าตั้งตารอ ไอ้เราก็บอกว่า แม่ขอพร้อมก่อนได้ไหม ขอมีลูกเมื่อพร้อม
ใช่ไหม? อืม <chuckles> ตามประสาเนาะ คำว่าเมื่อพร้อมของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีก บางคนก็มองว่าทั้งชีวิตอาจจะไม่พร้อมเลย อะไรงี้เนาะ
อืม ใช่ แม่ก็บอกว่าเมื่อไหร่มันจะพร้อม มันต้องพร้อมทุกอย่างมัน เป็นไปไม่ได้ เราบอกว่าพร้อมของเราคือเรา เมื่อเรามั่นใจว่า เราจะทำหน้าที่เป็นแม่ที่ดีได้ นั่นแหละค่ะคือคำว่าพร้อมของเรา เราก็เลย ค่ะ
อา ฉะนั้นแบบ อืม ก็พูดมาก็คือสมดุลชีวิตคุณเนี่ย คุณมองว่าการเงินของคุณต้องดีก่อน คุณถึงจะสร้างสมดุลได้ ใช่ไหม?
ใช่ ใช่ค่ะ การเงินที่ดีไม่พอ มันต้องสามารถต่อยอดได้ค่ะ เราก็เลยเอาเงินตอนที่เราออกจากงาน เราก็จะมีเงินออม ใช่ไหมคะ คือสวัสดิ สวัสดิการดีมาก มีเงินเก็บ แล้วก็มีเงินที่ที่ทำงานสมทบให้อีกเท่าหนึ่งของเรา สมมุติว่าเราเก็บได้ 6 เขาก็สมทบให้อีก หกแสน ใช่ อืม เขาสมทบให้เท่าหนึ่งของเงินเก็บเรา แต่เงินเก็บของเรา เขาหักจากเงินเดือนเรานะคะ เราต้องใจปล้ำมากพอว่าเราจะให้เขาตัดกี่เปอร์ เซ็นต์
ค่ะ Provident Fund ใช่ไหม? เลิศอะ แสดงว่าคุณทำงานครบปีจริง ๆ โอ้โฮ! เราก็ แต่มันก็คุ้มอะ เป็นคนมีวินัยแหละ กว่าจะมีสมดุลในชีวิตงานกับครอบครัวเนี่ยมันต้องมีวินัยมาก่อนนะที่ฟัง ๆ อะ
ใช่ค่ะ ต้องมีวินัยอย่างมากเลย คือเราไม่ได้สามารถที่จะไปเที่ยว คือเรามีแฟนเราไม่สามารถที่เราจะไปเที่ยวต่างจังหวัด หรือเที่ยวต่างประเทศได้บ่อย ๆ หรือเที่ยวได้เลย อย่างต่างประเทศนี่เราก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวเลย เรามองว่าเราจะไปเที่ยวพร้อมกับครอบครัว เราอยากจะมี พ่อ แม่ ลูก แล้วก็ตา ยาย อะไรเงี้ยค่ะ อืม แล้วเราก็คิดว่าคำนวณอายุเราประมาณเนี้ย แม่เรายังไม่แก่ แม่เรายังไม่ถึง 60 อย่างเงี้ย <chuckles> แม่ไปได้แน่นอน ประมาณเนี้ยค่ะ
งั้น ถ้าอย่างงี้ อ๋อ ก็จริง <laughs> จริง ถ้าอย่างงั้นคุณก็มองว่าสมดุลชีวิตงานกับครอบครัวเนี่ย เราอาจจะไม่สามารถทำได้ตลอด งี้หรือเปล่า?
จริงค่ะ อย่าง อย่างสมดุลของครอบครัวมันต้องมาทีหลัง เพราะว่าอย่างเราเองค่ะ เวลาเราเก็บเงินที่เราจะสร้างตัวเอง เรา เราต้องปรับสมดุลชีวิตของตัวเองพอสมควร คือกินเที่ยวเราต้องประหยัดมาก เราไม่ใช่ว่าประหยัดแบบว่าไม่กินอะไรเลยนะ เราจะกินแต่ของที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ ที่เราอยากจะกินจริง ๆ แล้วของที่มันทำร้ายร่างกายตัวเอง หรือว่าเอาไปใช้ชีวิตแบบเสี่ยง ๆ เราก็ไม่ทำ อย่างเช่น เที่ยวกลางคืน เงี้ย มันเสี่ยงเราก็จะไม่ไป <chuckles> ค่ะ
อืม อืม ค่ะ ก็นี่ไง จริง มันก็เสี่ยงทำให้เกิดการเสียเงินที่แบบไม่ได้ตั้งใจขึ้นอีกมากมาย อะไรเงี้ยเนาะ
ใช่ ใช่ค่ะ ถึงขั้นแบบว่ามันมี เอ่อ ที่ทำงานนะคะ เขามีไป outing ค่ะ ต่างจังหวัด แล้วเรารู้อยู่แล้วว่า outing ค่ะ มันจะต้อง อ่า ต้องเสียเงิน ใช่ค่ะ แล้วก็จ่ายเงินเยอะ แล้วเราเป็นคนที่ไม่ดื่มด้วย แล้วเราก็คิดว่าถ้าเราไปเราต้องแชร์ แล้วเราต้องเอา เอาเวลาที่เราหาเงินคือเราทำงานเสริมด้วยค่ะ เราทำเบเกอรีด้วย ขายขนมใน อ่า คอนโดบ้าง ใช่ค่ะ แล้วทำกับข้าวขายตามคอนโดด้วย อย่างเงี้ยค่ะ เราจะขาดรายได้ตรงนั้นไป เราจะผ่อนบ้าน อย่างเงี้ย ผ่อนรถ แล้ว แล้วเราจะ กะว่าเราจัดการให้เสร็จก่อนที่จะอายุ 33 อย่างเงี้ย อย่างผ่อนรถมันไม่ควรที่จะนานขนาดนั้น อย่างงี้ ใช่ไหมคะ เราก็เลยไม่ไปจนที่ทำงานถึงเขาบอกว่า เราทำไมถึงไม่ไป ทำงานมา 10 ปีคุณไม่ไป outing เลยเหรอแม้แต่ครั้งเดียว เงี้ย
จ่ายนู่นจ่ายนี่อีก อืม ไม่คุ้ม เออ อ๋อ ขยันนะเนี่ย ก็เลยแบบ โอ้โฮ ยอมใจ <chuckles>
<chuckles> ถึงกับโดนบ่น
ก็เป็นแบบเหตุผลส่วนตัวอะค่ะ <chuckles>
ใช่ค่ะ เราบอกว่าเราไม่อยากไป เพราะเรามีอะไรต้องทำ คือตอนนั้นแม่เราก็ป่วยด้วย แม่เราอยู่ที่กรุงเทพด้วย เงี้ยค่ะ เราก็เลยมองว่า ครอบครัวก็สำคัญกับเรานะ เพราะว่าเขาให้ชีวิตเรา คือหมายความว่าให้ชีวิตเราไม่พอ เราไม่ได้บอกว่าเขามาทวงบุญคุณเรา แต่ว่าเขาซัปพอร์ตเรา
อา เราต้องตอบแทนเนาะ มันก็เป็นเหมือนเรื่องปกติ
ใช่ค่ะ คือเขาส่งเราเรียนตามที่เราอยากจะเรียน แล้วก็เขาส่ง เขาช่วยแบบ <tsk> เราอยากจะได้รถ เขาก็เก็บเงินที่จะดาวน์รถให้เรา อย่างเงี้ย
อุ๊ย น่ารัก งั้นก็แสดงว่า จริง ๆ แล้วอะตอนนี้คุณอาจจะมองว่าครอบครัวเป็นหลัก แต่ว่าทุกแบบ เขาเรียกไร ทุกช่วง ทุก Phase ของช่วงชีวิตคุณน่ะ คุณ คุณจะตั้งเลยว่าอย่างน้อยต้องมีครอบครัวกี่เปอร์เซ็นต์ เท่าที่ฟังนะ คือคุณจะไม่ตัดครอบครัวเลย ถูกไหม? อืม
อืม อือฮึ อืม ไม่ตัดเลยค่ะ เพราะว่าจริง ๆ เราอยู่กับน้อง ตั้งแต่เราเรียนอยู่มหาลัย เราอยู่กับน้องชายของเรามาตลอดที่คอนโด ไม่ว่าจะเริ่มต้นตอนแรกที่ยังไม่ได้ซื้อคอนโดก็อยู่หอด้วยกันนะคะ เรา เราก็ไปดูหอที่อยู่ใกล้กับ เอ่อ มหาลัยน้อง ส่วนมหาลัยของเราอยู่ไกล อยู่คนละมอกัน เราก็ยอมที่จะนั่งรถแบบ 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง เพื่อที่จะไปเรียน
อือ แล้วถ้าช่วงที่มันทำงานหนักจริง ๆ ล่ะ เพราะฟังดูแล้ว อ่า ตอนนี้คุณมองว่าครอบครัวคือ Priority หลัก คือลำดับความสำคัญที่ 1 แต่ว่าก่อนหน้านี้ล่ะที่คุณมองว่า เฮ้ย ลำดับความสำคัญคือการหาเงิน คุณสมดุลกับครอบครัวยังไง คือ หรือว่าต้องบอก ต้องคุย อะไรงี้ไหม?
ค่ะ อือ ค่ะ อ๋อ ไม่ค่ะ ครอบครัวเขาก็ให้แค่โทร เขาก็แฮปปีแล้วค่ะ แล้วอีกอย่างหนึ่งแม่เราก็อยู่ไม่ไกลจากที่เราอยู่ด้วยค่ะ เขาจะมาหาเราทุกศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
อืม อันนี้ก็คือความสมดุลแบบที่เราโอเคกันแล้วในบ้าน ถูกไหม? ว่าแบบ
อืม ใช่ ใช่ค่ะ
มันคือต้องเข้าใจหน้าที่ในช่วงชีวิตของกันและกันด้วยเนาะ
อือ ใช่ค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าเราจะไปเที่ยว เราก็แฮปปีมากกว่าที่แบบว่าเราจะไปเที่ยวกับเพื่อน เพื่อนเข้าใจเรานะคะ แต่ว่าถ้าเกิดใน ไปเที่ยวแถว ๆ ใกล้คอนโดเรา ที่พักเราเงี้ย เราก็ไปอยู่นะคะ ไปเดินช็อปปิง อะไรงี้ ไปหาไรกิน แต่ว่าถ้าจะไปเที่ยวค้างคืน อันนี้ เราก็ห่วงที่บ้านด้วย ห่วงงานด้วย ห่วงน้องชายด้วย เพราะน้องชายอยู่กับเรา แล้วตอนนั้นน้องเขาอยู่มหาลัยปีแรก ๆ เนาะ เราใกล้จะเรียนจบแล้ว เราก็อยากแบบว่า เออ ใช่ค่ะ
อา เออ ๆ ๆ ง่าย ๆ เลย อืม ก็อยากอยู่ด้วย เป็นส่วนหนึ่งของกันด้วยนะ อือ วันนี้เห็นภาพยาวไกลมาก เห็นเลยว่าคนมีวินัยนี่มันแบบสามารถไปถึงจุดที่ตัวเองตั้งไว้ไม่ ได้จริง ๆ อะ
อืม ใช่เลยค่ะ ใช่ค่ะ แล้วเราไม่เสียใจเลยนะคะ ทุกวันเนี้ยเราจะมาอยู่จุดนี้ เพราะที่ผ่านมาเรามีความสุขดีค่ะ แล้วก็แฮปปีมาก แล้วก็เราก็ได้ดูแลตัวเอง สุขภาพร่างกายตัวเอง จนทำให้เราสามารถที่จะคลอดลูกเองได้ แล้วก็มีร่างกายที่ฟื้นฟูเร็ว แล้วก็เลี้ยงลูกเราได้เอง อย่างเงี้ยค่ะ
อือ คุณเก่งมาก เดี๋ยวเราจะแบบลองตั้งเป้ายาว ๆ แบบคุณบ้าง ขอบคุณมากเลยวันนี้
<chuckles> ขอบคุณมากนะคะ ยินดีค่ะ สวัสดีค่ะ